Eee, baper ya, eee, baper tuh kan berarti artinya bawa perasaan, eee, mungkin mungkin tepatnya lagu yang, eee, ketika kudengar tuh, s langsung entah kenapa nyentuh perasaanku gitu ya, sebagai sebagai manusia ya. Eee, ada ada beberapa gitu, eee, salah satunya yang yang cukup, eee, efeknya cukup ke aku tiap kali denger gitu, eee, itu ada judulnya Ikanaide, dari Koji Tamaki. Itu lagu lama banget tuh.
Mhm, benar. Mhm. Oh, iya iya iya. Heeh. Oke, lagu lama banget berarti tuh ya?
Mhm, itu lagu Jepang, eee, <tsk> liriknya pun aku t eee, ya balik lagi, aku bukan orang yang yang bisa bisa banget bahasa Jepang gitu. Eee, pertama aku kenapa suka, eee, ya dari lantunan melodinyalah dan cara pembawaan si Koji Tamaki, eee, menyanyikan lagunya itu nyentuh banget.
Mhm. Iya. Wah, oke oke oke.
Dan, eee, apa ya, eee, setelah setelah beberapa kali denger, aku tuh baru penasaran ini liriknya tentang apa sih gitu. Jadi, eee, Ikanaide itu artinya jangan pergi.
Mmm, jangan pergi, ya ini
Jadi kira-kira kira-kira kebayang ya, maksudnya tema lagunya tentang apa ini gitu, heeh.
Iya, untuk siapa, heeh. Nah, mungkin yang ingin aku tanyakan nih selanjutnya. Kira-kira dari mana nih, kamu mengetahui orang ini dan kayak gimana sih di mana sih, kamu bisa tiba-tiba denger? Apakah karena tiba-tiba lagi keputar di radio atau ada teman yang puter atau ada yang rekomendasiin, kayak coba dengerin lagu ini, kira-kira karena apa?
Mmh. Eee, oke, ja awalnya itu enggak apa ya, enggak sengaja ada ada, eee, <tsk> <lip trill> Apa ya, suggestion dari YouTube kalau enggak salah gitu. Jadi jadi, eee, kenapa itu bisa keluar, eee, itu kan lagu kalau enggak salah di era tahun 87 kalau enggak salah, lama banget, dan, eee, aku itu sedang, eee, riset atau lagi sedang getol dengerin, musik-musik city pop Jepang di era tahun itu gitu, yang lebih nge-dance lebih lebih ada apa influence disko. Ya pokoknya lebih up beat-lah. Nah tiba-tiba, ada nih, nongol nih, suggestion, aku pikir tadinya itu serupa awalnya, terus aku coba play, wah, beda banget Bro, ternyata aduh, dengernya rasanya itu kayak keiris-iris banget hati lebih apa ya, jadi bawa jadi mewek banget gitu.
Oke. Wow, lama banget. Oh, lagi riset nih ya? Mhm. <chuckles> Waduh.